अ, संगीत का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। मुझे लगता है कि अगर किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं अगर हम, तो अगर वो शोर नहीं है, तो वो संगीत है। अगर वो पक्षियों की चहचहाट है, तो वो भी संगीत ही मैं मानूँगी। और ऐसे ही अगर हम बात करें जो गाने वग़ैरह आप सुनते हैं आजकल या जो पहले ज़माने में सुनते थे लोग ज गाने क्योंकि गानों का काफ़ी वो दौर बदल गया है अब। तो कौन-सा ऐसा गाना है जो आपको तुरंत सुकून देता है? तो उसके बारे में आप ज़रूर बताइए। जी।
हाँ जी। जी, जी। हाँ जी। जी। जी, जी। हाँ जी। जी, जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। देखिए गाने तो बहुत सुकूनदेह होते हैं। मेरे को तो काफ़ी सुकून देते हैं, जैसे मैं अगर अगर रोज़ की ज़िंदगी का सबा बात करूँ तो पूरे दिन में अगर थकान होती है तो रात में आकर मैं गाना लगा देता हूँ, तो मेरा मत मन में अगर बात करूँ अपने दिमाग़ की, इतनी संतुष्टि मिलती है। और अभी तो मेरे को ऐसी आदत हो गई है कि मैं सोने से पहले भी गाने लगाता हूँ, सुन सोने के लिए भी। तो वही बात है कि गाना सुकून बहुत देता है और मेरे को शांतिप्रिय गाने बहुत पसंद हैं मतलब जो हल्की आवाज़ में आपको आराम देते हैं, जो पीछे से उसके जो गिटार बजाते हैं, वो इतना मतलब अच्छा आरामदेह लगता है काम मन को इतना सुकून देता है कि मतलब जो भी चीज़ें मन में चल रही होती हैं सब कुछ छोड़ देता है वो।
हाँ। हुँ।
तो जी। तो ये चीज़ें बहुत सुकूनदेह होती हैं और मैं सही बताऊँ तो अभी के टाइम पे तो मैं अरिजीत सिंह के गाने बहुत सुन रहा था पहले तो और अब तो काफ़ी चल रहा है, तलहा अंजुम बहुत चल रहा है, उसके गाने भी काफ़ी अच्छे होते हैं।
हाँ।